Ya, eee, hayatında seni, böyle, en çok değiştiren bir deneyim var mı aklına gelen?
Uf, direkt olarak söyleyebilirim. Eee, bu tamamen yurt dışına taşınmam ve, hani, yurt dışında yaşamaya başlamak olacaktır. Evet.
Hı hı. Ha. Ya, tamam. Peki, eee, ne zaman oldu bu yaklaşık olarak? Ne zamandan beri yurt dışında yaşıyorsun?
Ah, ne zaman? Eee, 2012 senesinde taşınmıştım.
A, oldukça olmuş. Uzun bir zaman. Evet.
Bayağı olmuş değil mi aslında? <chuckles> Evet. Şey gibi hatta oldu, böyle, eee, gurbetçilere şey sorarlar, ne zaman Almanya'ya gittiniz diye sorar. 64'te gelmiş bizimkiler gibi, hani, benim de biraz öyle olmuş. Ya, 64 olmasa da gerçekten, hani, hayır on ikide geldim diyebilirim yani. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Seninki de hemen hemen öyle bir şey neredeyse. <chuckles> Ya, tabii, evet. Evet, evet bayağı uzun bir zaman olmuş ama yine de yani. Ne o on üç sene olmuş. Peki bu 13 senede, eee, mutlaka değişmişsindir ama önceki seninle şu anki seni karşılaştırdığında en çok değiştiğin noktalar ne gibi geliyor sana?
Evet, evet. Hı hı. Evet. Uf, an ye <chuckles> Dediğin gibi o kadar değişim vardır ki gerçekten de. Eee, ya şöyle bir şey de var aslında. <clicks tongue> Eee, 2012 senesinde no ben 18 yaşındaydım o zaman. Yani gerçekten çocuktum geldiğim zamanda. Yani, aslında zaten bir değişim sürecindeydim. Hani, ergenlikten yetişkinliğe bir adım atıyorum ve, hani, ya, tam büyümemi, gelişmemi tamamlamamıştım zaten. O yüzden değişen çok fazla şey oldu, hani. <chuckles>
<chuckles> Tabii çok uzun. Aha. Hı hı. Hı hı. Ya anladım. Yani aslında o süreç senin için, eee, sadece yurt dışına taşınma deneyimin bir sonucu değil, aynı zamanda da genç bir yetişkin olarak, eee, bilmiyorum belki, eee, okumaya başlama, belki iş hayatına atılma hepsinin bir arada olduğu için hepsini bir arada değerlendirebilirsin sen herhâlde.
Eve Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Ya ben okula başlamıştım, işte, üniversiteye başlamıştım o zaman. Eee, o yüzden, hani, şeydi, emm, ama, işte, tek başına yaşamak, eee, farklı bir kültürün içerisinde olmak, yeni bir kültüre alışmak, emm, farklı bir dil, hani, günlük hayatında konuşuyor olmak, eee, çok değişik şeyler. Hani, çok, eee, tüm, aslında, hayatımı değiştiren bir deneyim aslında baktığın zaman.
Ha ha. Hımm. Bunların hepsi Evet, evet, kesinlikle doğru söylüyorsun, yani yeni bir dil, yeni kültür, adaptasyon, tamamen yeni insanlar, yeni bir ortam. Bunlar hem değişiklik, hem güzel hem de aynı zamanda zorluk da içeriyordur içerisinde, eminim ki, değil mi? Yani zorlayan noktalar oluyor muydu seni?
Evet. Eee, tabii ki vardı. Şey, mesela, aklıma zorluk deyince ilk şey gelmişti. Emm, biz, hani, ailemle gelmiştik ilk başta. Eee, işte, tuttuğumuz eve yerleşmiştik falan, böyle, hani. Ailem gitmişti. 2-3 gün kaldılar, galiba. Evet, 2 gece 3 gün kaldılar galiba, evet. Onlar döndükten sonra, hani, ilk defa, hani, yalnız bir gece yaşayacağım hayatımda ve gerçekten, hani, ya, tabii ki, hani, ailemle olurken de, hani, yalnız olduğum oluyordur kesinlikle ama, hani, tek başıma yaşadığım evde ilk gece yalnız geçireceğim ve, böyle, hani, şeyi hatırlıyorum, akşam saatlerine doğru, böyle, bir karnım acıktı falan. Bir an şey oldum, ne yiyeceğim ben? <chuckles> Yani
Hı hı. A! Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Yemek yok mu evde? <chuckles>
Yok, hayır. <chuckles> Hani, ben hiç yemek de yapmamıştım zaten. Annem hep şey der, anlatır, böyle, oğlum işte, alışveriş şöyle yap, şöyle ye, şunu yaparsın, beni ararsın, şey yaparsın. O an aklıma gelmiyor ve, hani, karnım acıkmış, bir anda, ne yiyeceğim ben? Hani, <chuckles> hani, ilk zorluk orada başlamıştı. Direkt aklıma o geldi mesela, zorluk deyince. Ama tabii
<chuckles> A, çok ilginç. O an biraz şey gibi olmuş aslında sende, yani, ş artık hayatında o andan itibaren birçok noktada aslında kendinle ba baş başasın ın belki de yüzüne çarpıldığı ilk an olmuş olabilir, diyebilir miyiz?
Hı hı. Aaa, tam olarak ilk yüzüne yüzüme çarpıldığı ilk andı. Eee, tabii sonrasında, hani, çok fazla şey öğrendim. Hani, eee, kendin yalnız yaşamayı öğrendim. Emm, hani, çöplük içinde yaşarken, hani, çok temiz yaşamaya geçmem gerekti. Sağlıksız beslenirken çok sağlıklı, eee, yaşamaya geçmem gerekti. Yani çok ge değişen, çok gelişen bir süreç oldu benim için bu. Eee, hani, çamaşır yıkamayı bilmek, örnek veriyorum, bulaşık yıkamak gibi gibi, hani, hiç daha önce bilmediğim şeyler öğrenmek, bunlar devam etmek gibi şeyler oldu. Eee, e, tabii başka bir ülkede yaşamanın zorlukları da yanında cabası tabii aynı zamanda.
Hı hı. <chuckles> Hı hı, hı hı. Ne güzel. Hı hı, hı hı. Ya, doğ Ya evet, yani, ııı, aslında şu ana kadar anlattığın şeyler, eee, hani, bir nevi genç yetişkin olunca farklı bir evde, hani, aile evinden ayrılıp farklı bir evde yaşamaya başlayınca, eee, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç yetişkinin yaşadığı sancılar, ııı, gibi. Bunun üzerine bir de sende ülke değişikliği, kültür değişikliği var. Eee, yani pek,i bu, eee, hani, bunu biraz daha o kültür değişikliği açısından ele almak gerekirse, mesela düşündüğünde o zamanki okuldan olan yeni arkadaşların veya o yeni arkadaş grupları, eee, bilmiyorum, hani, o noktada seni zorlayan bir şeyler de oluyor muydu?
Hı hı. Kesinlikle öyle, evet. Eee, ımm Hı hı. Eve Hı hı. Amm. Yani, şı tabii ki oluyor çünkü, hani, eee, farklı kültürden insanlarla mesela arkadaş olduğun zaman ve ilk başta şey gelirdi, bana. Emm, eee, şı komedi anlayışımız çok farklıydı mesela. Hani, farklı şeylere gülebiliyorduk. Hani, kültürler farklı olduğu için. Farklı yemekler, hani, yeniyordu. Yemek zamanları ya da işte <tsk> yemek zamanları farklıydı. Eee, hani, az çok farklı olan şeyler vardı, bir sürü olan şey vardı. Şimdi biraz da hani çok zaman geçtiği için çok da hatırlayamıyorum, hani, artık ne farklıydı diye çok normal geliyor çünkü artık bana bunlar. Eee, ama hani Evet, yani, şey, eee Ya, neredeyse, eee, neredeyse bir Türkiye'de yaşadığım zaman kadar da burada yaşamışım gibi bir şey olacak, yani.
A, değil mi? Iıı, doğru. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Tabii ki çok uzun zaman olmuş. Evet. Peki, mesela, şu an baktığında, eee, ya sonuçta sen yetişkinlik hayatını yurt dışında geçirmişsin, eee, on sekizinden itibaren ve orada başka kültürlerle, eee, birlikte aslında yoğurulmaya başlamış, hayatın. Eee, bu noktada, hani, kendi çıktığın kültürden, eee, daha farklı noktada görüyor musun günlük alışkanlıkları, pratikleri? Mesela, az önce dedin ki hani, yemek yeme alışkanlıkları farklı oluyor, işte, ondan sonra espri anlayışları, komedi anlayışları farklı olabiliyor. Hani, bu noktada kendin farklı mısın? Mesela, hani, se sen kendi kültüründe yaşamaya devam etseydin ve şu anda tamamen hep orada yaşamış ve yetişmiş bir birey olsaydın daha farklı mı olurdun?
Hı hı. Evet, evet. Evet, evet. <chuckles> K Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Çok, çok, çok farklı olurdu. <chuckles>
Neler farklı, mesela?
Emm, yani, aslında, eee, ilk başta aklıma gelen düşünce tarzı oluyor.
Hı hı.
Eee, çünkü, hani, eee, aslında burada farklı bir dil konuşmak, farklı bir kültürde bulunmanın çok büyük etkisi var. Eee, hani, öyle bir o şekilde de düşünmeye başlıyorsun. Eee, mesela Türkçe, Türk kültürüyle düşünmek ile bir Fransız'ın Fransız kültürü düşünmesi apayrı şeyler. E, şimdi ben mesela, hani, bir Fransız'ın Fransız düşünce tarzıyla düşünüyorum mesela, eee, ama bir Türk'ün Türk düşünce tarzıyla da düşünüyorum. O yüzden sanki ikisinin birleşimi gibi, böyle, şey derler, ya, mesela Türkiye'de, Batı'nın iyi taraflarını al derler, mesela. Bi biraz
Tamam. Doğru. Hı hı. Hıı. <chuckles> Yani, sen Batı'nın ve Doğu'nun iki tarafla iyi taraflarını alıp güzel bir sentez oluşturduğunu düşünüyorsun kendinde, değil mi? <chuckles>
Ya ya Um umarım, hani, iyi bir sentezdir de, hani, yani sonuçta bir sentez en azından, hani. Öyle bir şey. Onun dışında mesela, ya, alışkanlıklar değişiyor, mesela. E, Türk yemeği tabii yemiyorsun mesela, örnek veriyorum. Eee, eee, buradaki, hani, yemek tipine alışıyorsun. Buradaki yeme düzenine alışıyorsun. Mesela, burada çalışma saatleri biraz daha az Türkiye'ye göre. Eee, çalıştıktan sonra, hani, iş sonunda, işte, eee, iş sonrası, işte, bir şeyler içmeye gidelim, diye bir kültürü var, mesela. Eee, evet, ya, hep bir birliktesin insanlarla her gün. Hep bir dışarıdasın, hep bir minik kafelerde, bir şeyde bir yemek yiyorsun, bi bir şey içiyorsun gibi bir şey oluyor, ya, alışkanlık farklı. Eee, evet, evet. Id o yüzden komple değişik, yani, iki tarafla kıyaslayınca.
Öyledir herhâlde. Hı hı. En Hı hı. Evet. Hıı. Güzel. A! Ne güzel. Hı hı, hı hı. Ne kadar güzel. Peki <chuckles> Ya, evet, ya çok anlaşılabilir bir durum çünkü sen gerçekten uzun bir süredir orada yaşıyorsun ve, eee, hani, az önce de konuştuğumuz gibi aslında, eee, senin, ya, genç yetişkinlik hayatın hep orada geçmiş. Bir aslında, bir bir nevi orada yetişmişsin de diyebiliriz, yani, şu noktadan itibaren. Peki, eee, bu seni gerçekten memnun ve tatmin ediyor mu şu anda hayatında olduğun ve geldiğin noktada? Yani, aslında ne güzel olmuş da iyi ki buraya gelmişim diyor musun?
Hı hı. Evet. Evet, değil mi? A, tabii ki, evet, yani, şey, eee, ben mesela şeyi düşünemiyorum şu an, emm, mesela Türkiye'de yaşadığımı düşünemiyorum bile mesela. Ya, bu tabii, hani, illa Fransa olmak zorunda değil. Mesela 1 sene İtalya'da yaşamıştım bir ara da. İtalya da çok seviyorum, böyle, evde hissediyorum ama, hani, burası şey gibi artık, böyle, eee, artık benim evim burasıymış gibi hisset hissettiriyor artık, hani. Ya, Türkiye'ye gittiğim zaman biraz yabancı hissediyorum kendimi. Hani, eee, yabancılaşmış hissediyorum. Hani, insanların tepkileri garip gelebiliyor bazen. Eee, ha buraya alışmış olduğum için, eee, o yüzden daha garip, daha değişik gelebiliyor, hani.
Hımm. A, ne güzel. Hı hı, hı hı. Ha. Çok değişik bir nokta. Evet. Ya, aslında orası senin evin hissettirmesi çok normal. Eee, aynı zamanda İtalya'da da, eee, evinde gibi hissetiğini söyledin. Ama Türkiye'de mesela, hani, bu biraz daha görece az gibi. Peki, hani, Türkiye'deki kültürü veya, işte, insanların tepkisi dedin az önce. O, onu hani karşılaştırmak istersek ne gibi böyle temel farklılıklar gözüne çarpıyor daha çok?
Evet. Hı hı. Amm, ya, aklıma ilk gelen şey mesela mutluluk olacaktır. Eee, böyle, hani, insanların Türkiye'de daha stresli, daha az mutlu olduğunu gözlemliyorum. Ve, böyle, çok, ııı, çok telaşlı, eee, ta hani, bu tabii ki, hani, artık, hani, ekonominin kötü olmasından, insanların sosyoekonomik durumlarının artık, eee, eskisi kadar iyi olmamasından kaynaklanan bence endişelerden olan şeyler. Ama insanlar, böyle, daha mutlu gelmiyorlar. Böyle, insanlar sanki daha çıkarcı geliyorlar. Böyle, bir rahatlık olmuyor. Emm, ya da istediğin gibi, hani, hani, düşüncen özgür olamıyor, kendine özgün olamıyorsun çok fazla. Eee, çok fazla toplum baskısında olduğu şeyler oluyor. <tsk> Eee, ya ilk aklıma gelen farklar bu şekilde.
A! Hımm. Hı hı. Hı hı. Doğru tabii. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Eee, aslında bu değindiğin noktalar gerçekten, eee, çok, eee, temel ve, ııı, hani, bir arkadaş ortamının içine girdiğinde veya o o kültürden birileriyle tanıştığında, eee, çok rahatlıkla gözlemleyebileceğin noktalar gibi gerçekten. Peki, şu anda mesela birisi Türkiye'den, eee, senin olduğun ülkeye taşınmak istese böyle bir düşüncesi, arzusu olsa neler önerirsin?
Hı hı. Kesinlikle öyle, evet. Hı hı. A, a yani, şey, öneririm ilk başta, eee, hani, yaşayacağı ülkenin dilini öğrenmesini ya, bilmiyorsa öğrenmesini, eee, biliyorsa da geliştirmesini öneririm. Eee, hani, daha hızlı bir şekilde, emm, eee, kaynaşmasını sağlayacaktır bu, bu şekilde olursa. Çünkü mesela şey aklıma geliyor. Sonradan gelen arkadaşlarım var, eee, sonradan, hani, yaşamaya gelen, dil bilmeden. Çok fazla, hani, topluma entegre olamıyorlar da sanki, hani, burada yaşayan ama uzun süredir yaşayan bir turist gibi oluyorlar. <chuckles>
Ha ha. Hı hı. Hımm. Mantıklı. Hı hı. Anladım, değişik bir nokta. Peki sen oraya gittiğinde mesela dili biliyor muydun? Zamanla mı öğrendin? Nasıl gelişti sende?
I Eee, ya, ben dili biliyordum açıkçası ama, eee, yani, iyi bir seviyede bilmiyordum.
Hı hı.
Eee, daha çok mesela İngilizce İngilizce anlaşmaya çalışıyordum. Emm, Fransızcam çok iyi değildi ama, hani, tabii sonrasında <chuckles> çok fazla gelişti diyebilirim yani.
Hı hı. Hı hı. Güzel, güzel. Peki şu anki Fransızcan'da gerçekten, eee, oradaki, hani, ana dili Fransız olan birisiyle, eee, eee, çok rahat iletişim kurabildiğini düşünüyor musun? O o seviyede mi bir Fransızcan var?
Hı hı. Evet, evet, kesinlikle o seviyededir.
A, çok güzel. Yani bunun gerçekten, eee, artıları fazlaca oluyordur aslında, dediğin gibi. Yani, eee, sonuçta başka bir ülke, başka bir kültür var ve aslında oradaki etkileşimi sağlayacak, iletişimi sağlayacak, eee, araç ne? Dil. Eee, dolayısıyla, eee, o dili bilmek, o dili m mümkün olduğu kadar iyi konuşabilmek, eee, çok önemli bir unsur. Haklısın.
Hı hı. Kesinlikle öyle, evet.
Ya evet. Ya, çok güzel bir sohbetti benim için. Eee, çok keyifliydi gerçekten, çok değerli tecrübeler aktardın. Eee, umarım, eee, daha da güzel olur hayat şu aşamadan sonra senin için. <chuckles> Teşekkür ederim.
<chuckles> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben de çok keyif aldım. Çok güzel sorular sordun. Benim de, böyle, biraz da anılarım canlanmış oldu tabii sen sordukça. <chuckles> Tabii 2012 gurbetçi olduğum için de anılar canlanıyor. Eee, çok keyif aldım ben de. Çok teşekkür ederim o yüzden sana.
<chuckles> Ne güzel. <chuckles> Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.